Mira, verás, te quiero comentar no necesariamente una situación, sino un comentario, o tal vez unos comentarios que me pusieron a pensar o me tienen en duda, porque realmente no sé cómo interpretar estos comentarios. Eh, primero te paso el contexto
Okey.
Yo estuve en una relación con una chica, eh, que era amiga mía. Bueno, era compañera, luego era mía era amiga mía, la conocí en la universidad. Nuestra relación fue <chuckles> muy corta, fue muy muy muy corta, como que fuimos amigos. Era amiga de una amiga mía, luego fuimos amigos. No duramos mucho como amigos, como 2 semanas, menos de 1 mes diría yo, y luego empezamos una relación. Y esa relación duró, creo que todavía menos que el tiempo que fuimos amigos. Entonces, ella me dijo un comentario que fue que realmente pero no sé, quedamos en buenos términos, pero el comentario que me dijo fue, que ella le gustó como que la relación que tuvimos, que fue todo muy bonito. Dijo que realmente no estaba molesta conmigo porque, pues, yo la terminé. Dijo que yo era como ese chico lindo que venía a darle desarrollo de personaje a las chicas. Entonces, me sacó de como que de onda. Me sentí como, fuera de lugar ese comentario porque no lo entendí, y se lo comenté a unos amigos. Entonces, uno de sus amigos dijo que tal vez como que ella vivió la relación, o vio la relación don donde yo fui como una especie de Dream Manic Pixie Boy, algo así me dijo que no había escuchado nunca de eso. Entonces le pregunté a qué se refería y dijo que es algo así como personajes vívidos y coloridos que salen en historias ficticias, entonces, creo que no ayudó mucho a esclarecer la situación. Y, pues, como que tengo esas dudas de cómo debería tomarme esos comentarios.
Entiendo. Jum, okey. Entiendo. Claro, claro, sí entiendo. Bueno, lamento que haya pasado esto, el bueno, no sé por qué se haya terminado la relación, pero, ahora bien, lo que, eh, intentamos aquí es como interpretar los comentarios o el comentario que hizo tu tu expareja, por así decirlo. Em, ¿tú crees que de alguna manera ese comentario buscaba corregirte, orientarte o o vamos, em, cambiar tu forma de pensar ante las relaciones sentimentales?
Ujú. Eh, la verdad no lo sé, porque para empezar, mm, siento que la forma en la que lo dijo. Lo dijo de forma muy sincera, pero no siento que ella haya como que siento que ella pensó que lo iba a entender a la primera. O tal vez lo dijo al aire, creyendo que me lo decía a mí, no lo sé, pero es que, lo sentí como muy como fuera de lugar, inexacto, como ambiguo, vago. No sé cómo decirlo, entonces, no sé si realmente me quiso dar a entender algo con eso.
Mm, claro. Y, bueno, cuando, eh, platicaron por última vez ustedes, eh, ¿notaste que su tono, eh, de plática fue positivo, neutro o como de atacante?
Era positivo, ella se veía animada, como que como que recordando con alegría los momentos que vivimos juntos. Pero sí, lo sentí raro como ese comentario.
Okey, ¿alguna ve ah, hay algún otro comentario que recuerdes que bueno, te hayas hecho sentir así como, pues, que no podías no podrías llegar, eh, interpretarlo o tener el significado de del comentario?
Realmente, no, creo que fue el el el que hizo, el único que hizo, aunque siento que la explicación que me intentó dar mi amigo fue todavía más confusa, pero no sé si la que la dijo mi amigo la dijo desde su perspectiva, queriendo interpretar la de ella, o si dijo, si, sí podría verme así, porque
Okey.
pues, él lo dijo como un personaje ficticio, vívido y colorido, y siento que tiene un poquito más de sentido porque ya yo sí siento que si vi los problemas en la relación, pero mi expareja, ella dijo que fue todo perfecto, que fui muy lindo y todo eso. Eh, de hecho, quería volver. Entonces, yo le dije que no y fui yo quien insistió en no volver. Entonces, como de que fue como
Okey.
el chico lindo que viene a darle desarrollo de personaje a las chicas. Creo que recuerdo que investigué, busqué en Internet, en Google, y decía que: "El los Dream Manic Pixie Girls son como personajes idealizados que, usualmente, le dan un impulso al protagonista", creo. Entonces, creo que sí se alinean un poco.
Ajá. Okey. ¿Y cómo te sentiste tú después de ese comentario? ¿Qué Cuál fue tu tu sentido de de ánimo, tu emoción?
Me sentí muy confundido, de hecho, o sea, fue como, ¿eso es bueno o es malo? Porque, pues, me está diciendo que fui lindo, y que soy como una buena persona, pero a la vez como que al decir que "le doy desarrollo de personaje a las chicas", quiere decir como que las hago sufrir, así lo entiendo yo.
Okey, sí, ajá, podría ser también otra otra interpretación, ¿no? Y bueno, eh, con esta persona, ¿sigues teniendo contacto, re alguna relación, pues, de amistad, eh, comunicación más bien, o o, ya se fue así como que s terminaron todo toda relación?
Sí. Ne Al al principio sí tuvimos como u un poquito de comunicación, pero ahorita ya n no nos vemos, ni en la sopa, de ninguna forma.
Pero, termi eh, o sea, ¿la relación fue en buenos términos? ¿O quedaron así como que, no me hables, no te hablo y ya? ¿O fue así como de que, bueno, si nos encontramos en la calle, tal vez un hola y y un adiós sí se vale?
Eh, según yo, quedamos en buenos términos, pero, o sea, quedamos en términos amistosos, pero sí diciendo como de que "ojalá y si no nos volvamos a ver". Pero si no, digo, así como de que terminó y así con todo respeto.
Okey. ¿Y tú cómo crees que reaccionaría esa persona si tú le llegaras a escribir un mensaje o una llamada? ¿Tú crees que estaría dispuesta a platicar un un momento contigo? No, claro no para no en el aspecto o con la intención de regresar a la relación, sino como más de, puedes charlar como amigos, como conocidos, si no son amigos, eh, ¿crees que acceda a eso?
Ujú. Mm, yo creo que no estoy seguro porque no sé de qué sea de su vida ahorita, tal vez ya tenga alguna otra pareja o algo así, pero realmente creo que la sorprendería o la confundiría, porque fui yo quien expresó más que nada que no quería volver a hablar con ella, porque siento que ella no lo vio, pero hay cosas que hizo ella que fueron muy, muy negativas para mí. Con comentarios negativos, eh, respecto a como condiciones de salud mental que tengo yo. Y pues, realmente no me gustó para nada eso. No me gustaría como que volver a contactar con una persona así. Entonces, creo que si yo le hablo a ella, a ella le sorprendería más de lo que me sorprendería a mí.
Ujú. Okey. Y bueno, en este caso, entonces, ¿tú estarías dispuesto a hablar con ella?, o o de plano no, dirías: "No, no tengo la intención de de platicar un poquito con ella". ¿Por qué te pregunto esto? Porque se me ocurre, tal vez, un pequeño tip, o un consejito, em, tal vez que, pues, podrías precisamente eso, preguntar cuál era el objetivo de su <clears throat> perdón de su comentario, eh, para dónde va. Y bueno, qué es lo que ella trataba de transmitirte porque, pues, bueno, tú quedaste totalmente confundido y no le diste el significado, ni siquiera un significado, pues, real.
Bueno, es cierto. Creo que la forma más clara de obtener una respuesta, sería preguntándole a ella. Pero, pues Estoy entre sí y el no, porque, sí como quiero saber, quiero que se me responda esa duda, pero no quiero como que después de que hable con ella me vuelva a hablar más me me saque más conversación y así.
Claro. Okey. Bueno, de alguna manera también podremos, eh, buscar otras o alternativas, otras opciones. Por ejemplo, me mencionabas que ella es amiga de una amiga tuya, eh
Ah sí, de hecho de hecho yo me hice amigo de varios amigos de ella también.
Ah, perfecto. Bueno, tal vez por ahí podríamos, eh, buscar algo como s como, pues, acercarte a a tu a su amiga, que tienen amigos en común, o los amigos que tengas en común con ella. Y bueno, eh, si si no tienes tema en en platicar esta anécdota, pues, solamente p eh, platicar eso de que: "Bueno, eh, me hizo un comentario que la neta nunca le encontré, pues, un nunca lo pude interpretar, nunca le di algún significado o sentido, y no sé, ¿tú sabes qué significa?". Tal vez podrías también por ahí ver. Porque a lo mejor ella, de alguna manera, tal vez, si son amigos cercanos o semiamigos en comunes, eh, pues, dio tal vez, eh, su su versión, porque suele pasar, eh, suele pasar que dan la versión a sus amigos, cuentan todo, y cada quien, pues, platica la versión a su modo, pero, pues, por ahí tal vez podrías encontrar ese significado que ella trataba de de, pues, de darte, ¿no? Con esa frase.
Ujú. Sí, eh. Sí. Sí. También voy a ver si les puedo preguntar si pueden como preguntarle a ella, para no interactuar directamente con ella y así.
Exacto. Sí, podría ser una una solución viable, un pues sí, un un buen tip para, pues, sacar de esa duda. Igual, sino, pues, no sé, tienes las redes sociales. Ya ves que, pues, a veces son, em, ¿cómo decirlo?, frases de las personas o de los de los jóvenes que que bueno, de la actualidad que o a veces alguno ya no entiende o se o se desconecta del algo ciertas comunidades y ya ves que, pues, dicen frases bien bien random que, pues, uno no le da sentido pero, pues, ellos saben cuál es el significado, y pues, ahí van van pasándoselo uno a otro, y uno no entiende tal vez pero, eh, podrías por ahí tal vez poner ahí un un post y preguntar, eh, o poner la frase directamente y ver qué cuáles cuáles son los comentarios de que que recibes de de esa frase, porque, pues, la gente, eh, le gusta comunicarse y y tal vez, pues, dar dar, este, alguna alguna opinión, no sé si lo has intentado eso.
Mm. Sí. Ujú. Así. De hecho, no, pero me parece muy interesante, como la opción de abrir un foro, porque también me interesaría como escuchar diferentes versiones, más que la que yo estoy formando.
Claro. Sí, pues, eh, tal vez podrías empezar por ahí, igual este, eh, con con tu círculo de amigos más cercano, y y bueno, pues, adelante. También, pues, para dejarte ya de esa incertidumbre, y y, pues, interpretar el comentario, pues, de la mejor manera, tal vez si fue en un en en un aspecto positivo y tú estás pensando que fue negativo o viceversa.
Pero. Sí, porque igual, tal vez sí, estoy como que, sobrepensando, y capaz sí, solo fue como un comentario que dijo de algo que se le ocurrió en el momento.
<chuckles> Claro, puede pasar también. Como que algo sin intención, solamente en el momento, eh, pues, una frase que se le vino a la mente, tal vez lo lo había visto en algún otro lado, en las redes sociales. Y, pues, bueno, decidió decirla y eso fue todo lo que pasó, ¿no?
Ajá. Sí, es cierto. Pues, po porque realmente no había considerado, cómo aclarar eso, porque, como dije, no tengo tanta intención de realmente volver a hablar con ella. Pero no había pensado en eso, como en preguntarle a algunos de sus a de nuestros amigos en común, o mandar a algunos de nuestros amigos en común. Y mucho menos se me había ocurrido lo de los foros ¿eh? Se me hace muy buena idea, como para interpretar, como para escuchar otras opciones, y que a ver cuál cabe más.
Claro que sí. Bueno, pues sí, podrías empezar por ahí. Igual, de poco a poco, pues, em, no sé cuánto tiempo tenga esto ya que que pasó, pero, mm, pues, podrías ir intentando aclarar esta situación, para que, bueno, ya por fin tengas como que, el significado, y dejes de estar, pues dándole tanta importancia, tal vez más de la que la que realmente es, y ya te sientas, pues, a gusto con con esa persona y con esa relación que pasó.
Ujú. Sí, porque sí es una duda que tengo. Pero fíjate que esas alternativas que me planteaste sí me parecen muy bien. Entonces, te agradezco por escucharme, por darme esas alternativas y, pues, por ayudarme a desahogarme. Te agradezco, y pues, ojalá nos veamos en algún otro momento.
De nada, un abrazo.